Olha, eu gostaria de saber qual que é a comida que você associou ao amor e ao carinho?
Hum, boa pergunta. Olha, eu posso dizer que o bolo de milho, sabia? <chuckles> É sim.
Ah é, essa lembrança ela vem de onde?
Então, eh, ela vem de uma associação do bolo de milho da minha avó, minha avó materna, eu tive a oportunidade de crescer com ela e a minha mãe, né, todos juntos na casa, e eu me lembro que era a minha comida favorita de sobremesa, né, era esse bolo, eu gostava tanto, que eu podia até deixar de jantar para para comer bolo e tomar café, sabe?
Hum, tá. Aham. Aham, e
Se pudesse substituir qualquer refeição, eu faria. <chuckles>
e você continua comendo bolo de milho até hoje? É o seu bolo favorito?
Então continuo, mas eu hoje em dia, eu dei uma adaptada, né, como eu não moro mais no Brasil, eu tô morando fora, tem alguns ingredientes que eu não acho, eh, com a do mesmo jeito que existe lá na minha cidade no interior, então eu dei uma adaptada, mas eu ainda consigo fazer sim o bolo de milho aqui e todas as vezes que eu faço, eu tenho esse resgate de memória, sabe, essa associação de carinho com com a minha avó.
Tá. Aham. Total. É, isso que eu ia aham, isso que eu ia pontuar, porque independente de ser uma receita improvisada, a intenção, ali, de relembrar momentos, né, nunca vai deixar de existir.
Uhum. Isso, exatamente. Mas, assim, eu faço associação, eh, à comida e e amor com com quase todas as comidas, porque a alimentação é uma forma de de de de afeto também, né, é. Eu, como venho do Nordeste, a gente tem uma culinária muito grande lá, é muitas coisas, muitas comidas bacana, sabe?
Sim, verdade. Aham. E você cozinha para as pessoas também?
É, então, eu sou melhor comendo do que cozinhando, <chuckles> eu sou mais um um um um ma um apreciador, digamos assim, é porque eu consigo e eu gosto de cozinhar mais coisas doces, eh, bolos como o bolo de milho, por exemplo, pudim, algumas tortas, mas já pra parte salgada, eu não consegui me desenvolver tanto, eu não, eh, cozinho tantas coisas diferentes do que a comida co comum do dia a dia, sabe.
Ra Aham. <chuckles> Aham. Aham. Entendi. Mas você nem tenta ousar um pouco, assim, na comida do dia a dia? Deixa mais para sobremesa? <chuckles>
É, de vez em quando, eu tento, eu não vou não vou negar, mas eu não faço pratos, eh eh, muito elaborados, por exemplo, lá no nordeste, uma comida que eu adoro é a moqueca, que ele é uma espécie de ensopado, né, é uma uma sopa feita à base de dendê, que é um um um óleo, e, eh, pode ser feita com frutos do mar ou pode ser feitas com peixe, tem diverso eh eh, com camarão, né, que faz parte dos frutos do mar, enfim, é é uma delícia, mas tem tanta técnica, são tantos ingredientes e medidas, que eu nunca me desafiei a fazer, por exemplo.
Aham. Aham. Entendi. E você, assim, sente falta da culinária brasileira no país onde você mora hoje?
Sinto, sinto falta. Tanto, eh, no sentido de de falta mesmo de saudade, quanto sinto falta de ter restaurantes, eh, com a nossa comida por aqui, ou que tenham pratos que a gente conseguisse comprar, eh eh, através do delivery, sabe. Não existe, eu moro na Holanda e são poucos, e existem restaurantes internacionais, de outras culturas, mas do brasileiro, eu só conheço uma churrascaria, que é churrasco, né. Não é só não tem outros pratos, diferenciados com
Aham. Hã. Entendi. Não tem uma variedade de comida brasileira onde você mora, então?
Exato, como uma feijoada, sabe, uma feijoada bem feita, gostosa, com uma farofa. Não, não tem. <chuckles>
Aham. <chuckles> Entendi. E, assim voltando para o bolo de milho da sua avó, eh, quando você tem essas memórias, hã, qual é a a sensação que predomina esse momento?
Hã. Ah, é nostalgia total, é é de saudade. É uma sensação de de gratidão também. Porque, eh, todas as vezes que eu tinha vontade de comer esse bolo, eu me lembro que não tinha muito esforço, era só eu pedir para a minha avó e ela fazia com todo carinho. E aquele carinho de vózona mesmo, sabe, que é comum, que que acontecer que as avós têm com seus netos. Mas assim, era uma gentileza que até hoje, eh, eu tento passar para as outras pessoas também, sabe. Quando eu faço e esse bolo ou quando eu faço qualquer outro doce que é o que eu mais costumo fazer. E e o ofereço para os meus amigos, para as pessoas, eu quero que elas também tenham uma sensação de carinho, de de de afeto que foi a forma como eu aprendi, sabe?
Aham. Claro. Aham. Aham. Não, porque o a cozinha, ela traz muito o amor, a união, né, das pessoas, e aí, agora que você mora em outro país, você sente que a culinária, ela te ajuda a fazer, também, amizades, a te aproximar de pessoas?
Sim, traz. Então, a culinária nem tanto, mas eu procuro observar no nos lugares onde eu vou que tem, eh, comida porque assim, a a culinária da ho holandesa não é muito diversificada, sabe, eh, mas eles têm, por exemplo, muitas barracas o que é bem famoso aqui são as barracas de kebap deles, que eles vendem comida Tur que eles vendem croquetes, é como se fosse a nossa barraquinha de cachorro-quente no Brasil, então, eh, nesses lugares sim, que tem uma um um fluxo m maior de gente i indo comprar e saindo, dá para para se tentar fazer uma amizade, para, eh-eh, praticar o idioma e volta e meia eu faço isso, assim. <chuckles>
Aham. Tá. Aham. Aham. É, eu ia te perguntar, assim, se você tem alguma amizade que surgiu disso ou alguma história bacana, assim, para contar?
É, então, as amizades que eu tenho daqui, da da os holandeses, eles não não são tão abertos, né, a fazerem amizades como a gente está acostumado no Brasil, então os poucos holandeses que eu conheço ou eles são namorados de amigas minhas ou as as holandesas são namoradas de amigos meus, então já é uma galera que está acostumada com a cultura brasileira mais forte, então, eh, eu não acabo fazendo tanto tantas amizades assim nesses ambientes ao de restaurante, de comida de barraquinha, mas em curso, sim, eh, além desses amigos, os que eu fiz e em alguns cursos que eu fiz aqui, são pessoas que, eh, com certeza com eh, adorariam provar da das comidas brasileiras, por exemplo.
Aham. Tá. Aham. Hã, s Aham. E você tem vontade, assim, de fazer eles provarem das comidas brasileiras?
Ah, eu tenho, e alguns já até provaram, por exemplo, alguns deles já provaram brigadeiro e beijinho, né, que doce que são doces de aniversário, mas só que eles acharam muito doce para o paladar deles.
Ai, legal! Aham. Sim
Eles eh, eles não têm a cul o o os doces deles, normalmente, são com menos açúcar, né, então eu acho que eles acharam um pouquinho saturado, mas tanto o churrasco quanto a feijoada, que eu já tive a oportunidade também de de de oferecer em em alguns dias aqui em casa, feijoada não foi nem o que fiz, foi uma amiga minha, mas eles amaram, a única coisa que eles acharam estranho foi a farofa. <chuckles>
Aham. Ai, que bom. <chuckles> Ah, eles não não gostaram muito, então, da farofa? <chuckles>
Não, eles acharam que não fazia muito sentido, eh eh, um um deles até comentou que parecia com areia. <laughs>
Ai, para gente no Brasil é essencial, né, uma farofa na feijoada. <giggles>
Essencial. Não é? Imagina uma uma feijoadinha sem uma farofinha, um vinagretezinho, eles gostaram de tudo.
Vai faltando. <chuckles>
É, pois é, ia ficar faltando. Mas é interessante, porque eles percebem o quanto a gente tem essa associação mesmo da comida com reunião, com com confraternização, porque a gente sempre faz, né, eh, reuniões e sempre tem uma comida, uma bebida, é bem difícil não ter.
E Hum. É, a reunião está sempre recheada de quitutes ali, né, sempre tem alguma coisa, alguma comida envolvida, né. Mas aí eu vou voltar aí para sua infância e para essa memória que você puxou, eh, o bolo de milho da sua avó de novo. <chuckles> Mas, além desse bolo de milho, assim, vocês tinham essa tradição de almoço de domingo na casa da avó, e aí, se sim, o que que ela cozinhava?
Isso. Tem que ter. Uhum. Vamos lá. Uhum. Hum. Ah, então, a gente fazia assim, eh, almoços de finais de semana, ou então em alguma data comemorativa, e, nossa, era muita comida. Eh, aí eu me lembro que quando era só reuniões na n em casa, só nossas mesmo, da das pessoas que moravam ali, já era muita coisa, mas quando minha avó chamava, eh, mais uma filha dela que é a minha tia, que vinha com a sobrinha, ela ainda trazia alguma outra coisa, sabe? Então, normalmente, a gente tinha uma feijoada, se fosse um dia de feijoada, mas a minha tia trazia alguma sobremesa o de lá do interior, e aí arroz, feijão, todos os complementos de de uma feijoada. E quando era a algum dia diferente, podia, eh eh, sempre tinha uma lasanha, uma pizza, tinha uma variedade de coisas, né, que a gente acabava fazendo. E lá no nordeste, eh, a minha avó também fazia uma coisa que era muito típica de lá que se chama vatapá.
<chuckles> Hã. Tá. Aham. Ai, como que é essa d essa comida?
Que Então, o vatapá, ele é um creme amarelo. Eh, ele também é feito com dendê, tem um pouco de dendê nele. Eh, e eu não me lembro quais são os outros ingredientes, mas, assim, ele é um creme que inclusive é usado até no acarajé.
Tá. Aham. Tá, mas assim, qual que é o sabor dele? Ele é mais ácido, mais amargo?
Isso, ele ele é mais ácido do que amargo, ele é mais ácido. Mas e ele ao mesmo tempo tem uma textura muito gostosa na boca, ele lem Tem um o o o toques do dendê, um pouco de pimenta também. E, se eu não me engano, tem amendoim, porque tem um pouquinho de gosto de amendoim também. E é uma delícia, minha minha avó fazia e o o vatapá, ele serve tanto pra rechear o acarajé, né, que que é aquele quitute baiano, mas ele também pode servir como acompanhamento no no arroz com frango, e um um um e e sem pra substituir o feijão, sabe?
Aham. Aham, entendi, no Aham. Tá, então ele dá pra ter uma variedade muito grande de como usar o vatapá.
Exato! Não não é só no quitu no quitute do acarajé. Por exemplo: a minha avó fazia, mas ela não não fazia a massa do acarajé, ela só fazia o vatapá. Então, ele era mais um do do do dos ingredientes, né, pra se colocar ali no prato, se se a pessoa quisesse, e era uma delícia. Ela tinha um uma uma mão incrível pra cozinha, cozinhava muito bem. É, faz
Aham. Aham. <chuckles> Ai, que gostoso.
É, pois é. E é uma delícia, né, quando a gente tem alguém que cozinha bem pra gente, né?
E esse Nossa, com certeza, porque é isso, né. É uma entrega ali, da pessoa, de amor e carinho mesmo, né, quanto quando é comida. E aí, assim, tem mais alguma comida típica da sua região que você gosta e que você sente falta? E como que você atrela isso ao seu momento de infanc A um momento de infância?
Uhum. Sim. Ah, tem sim. Eu gosto muito, eh, de que de de uma comida que tem lá, eh, na na Bahia, que se chama: Caruru, eu não sei se você já ouviu falar, que então, ele é feito, eh, com com quiabo. Ele é feito com quiabo e ele pode ser servido também como complemento junto com com outras outras comidas, o arroz e uma outra proteína, e é simplesmente uma delícia. Eu não sou muito fã do quiabo, quando ele é feito de outras formas tipo: uma quiabada, e o o o eu não gosto muito da textura dele quando é é feito de de um outro jeito que eu já até provei, mas, eh, no no Caruru, eu acho incrível, sabe. É muito gostoso e é algo que eu só consigo provar quando eu vou lá. Então, eh, uma vez por ano eu me programo para para voltar no nordeste, para visitar visitar a a minha família e e eu sempre, eh, e e provo de todos todos esses quitutes, sabe, do acarajé, ao caruru, ao vatapá. <giggles> E no no, não é muito bom, e eu não esqueço também dos tradicionais, a coxinha, o pastel que tem em todo lugar. <giggles> Não pode.
Não conheço. Uhum, tá. Aham. <laughs> Tá. Aham. Aham. Ah que Claro, que não pode faltar. Mas assim, eh, quando você está viajando ou mesmo aí na Holanda quando você chegou você é, então, dessas pessoas que gosta de experimentar a cozinha local, eh, você se joga na comida?
Sim, uhum. Me jogo, eu provo sim, provo de tudo e até até para gente conhecer, né, muita gente se limita, fala: "ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo" e acaba nem provando. Mas às vezes, a forma como faz, o preparo, o tempero, modifica muito, né, o sabor das coisas então não tem como deixar de provar, pra ter uma uma certeza se realmente vai agradar ou não, né?
<giggles> Sim. Com certeza. Sim. E tem algum prato que você provou desde que você chegou na Holanda e que nossa você amou e come bastante com frequência assim?
Então, tem um, que não é um prato, é um um <clicks tongue> um salgado, né, um quitute que para gente estaria vendendo como pastel ou coxinha em uma barraquinha, que se chama casuflê
Ah. Aham.
que é um croquete de queijo. Ele é é um queijo que ele é frito, sabe. Ele é empanado e frito, ele fica com uma casquinha maravilhosa e por dentro cremoso, eu amo.
Entendi. Aí, é uma ótima comida de rua, então. <giggles> Ai, muito obrigada por compartilhar as suas histórias e experiências, viu. Muito obrigada.
Sim sim. <laughs> Ah, por nada, foi ótimo, o prazer foi todo meu. Espero te encontrar em breve para gente conversar sobre mais assuntos.